ค่ะ สำหรับตัวเราเองนะคะ เทคโนโลยีที่เราใช้บ่อย ๆ นะคะ ก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์น่ะคะ เพราะเราจะเป็นคนที่ทำงานแบบ ใช่ค่ะ แบบ work from home ตรงเนี้ย เรารู้สึกว่ามีเขาอยู่เราจะทำงาน anyway ที่ไหนก็ได้ เราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศ หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบเดินไปสมัครงานตรงเนี้ย เราสามารถหางานผ่านคอมพิวเตอร์ ใช่ค่ะ แล้วก็แบบทำงานตรงนี้ได้เลย
ครับ คอมพิวเตอร์ อะฮะ อ๋อ อ๋อ เออ ใช่ ๆ เห็นด้วยเลยครับ ด้วย ว้าว!
อันนี้คุณเป็นไหมคะ เวลาที่แบบหางาน ก็คือแบบผ่านคอมหมดเลย?
ใช่ ๆ เลยครับผม
อืม
คือทำงาน แล้วยิ่งทำงาน freelance ด้วยนะครับผม ทุกอย่างต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการหา หรือค้นคว้าหาข้อมูล อะไรอย่างงี้ครับ อืม มันเป็นตัวช่วยที่ดีเลยล่ะครับผม อืม ณ ปัจจุบันนี้
อืม ถูกต้องเลยค่ะ โอ้ ใช่ค่ะ อันนี้เห็นด้วยมากเลยค่ะ แต่ว่ายุคสมัยนี้ค่ะ เรารู้สึกว่า เทคโนโลยีมันมีเข้ามาค่อนข้างเยอะ แบบเยอะมาก ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้าน หรือว่าเรื่องอะไรก็ตาม อย่างเช่น เรื่องงานบ้านอะค่ะ เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไม้กวาด และไม่ต้องใช้แบบผ้าถูพื้น และเรามีหุ่นยนต์ถูพื้น ดูดฝุ่น
อือฮึ อะฮะ ครับผม ใช่เลยครับ
หรือแม้แต่ล้างจาน เราก็มีเครื่องล้างจาน หรือแม้แต่ซักผ้า เราก็มีเครื่องซักผ้า
ใช่ ปัจจุบันนี้ โอ้โฮ แทบ แทบทุกอย่าง คือเครื่องทุ่นแรงไปหมดเลยครับผม มนุษย์แทบจะไม่ต้องใช้ทำ อะไรแล้วครับ